Mh-mh. Allora guarda, io inizio dicendoti che sono molto appassionata, in generale, sia di film che di serie TV, ehm, e recentemente probabilmente, mhmm, mhmm, guardo molte più serie rispetto ai film, ehm, per, ehm, diverse ragioni. Ehm, principalmente perché, ehm, probabilmente è anche una percezione un po' sbagliata che che ha chiunque guardi le serie TV, ma, uhm, è come se, ehm, il film comunque sono 2 ore magari, 2 ore e mezzo, ehm, e hai la sensazione di, ehm, dire: "Beh, mhmm, chissà se ho il tempo, chissà se" magari soprattutto se li guardi quando è tardi la sera, ehm, se sei stanco e dici: "No, poi lo stacco." E quindi in quel caso, secondo me, è un po' un limite che il film va guardato tutto d'un fiato, mentre magari la serie tv, ehm, uhm, mhmm, un episodio dura magari 1 ora, ehm, e puoi fermarti dopo quell'ora lì. Poi magari di fatto guardi 5 ore di serie, <chuckles> ehm, quindi magari in realtà è un po' un'auto illusione.
Okay. Certo. Un lunghissimo film, diciamo, che non puoi smettere di guardare. Quindi <clears throat> diciamo che, uhm, tu cosa preferisci? Il binge watching, tutto d'un fiato o uhm, quindi avere la possibilità di di di avere tutti gli episodi e strafogartici, o o le uscite settimanali, per cui un po' di aspettativa, un po' che finisce e sei curiosissima, ma non puoi andare avanti?
Esatto. Esatto. Mh. Eh, no, e visto che proprio io sono una persona che ha pochissima pazienza, <chuckles> preferisco assolutamente quando magari una serie viene caricata tutta insieme su una piattaforma, ehm, e tu poi magari puoi anche decidere di non guardarla tutta d'un fiato, no, però hai il
Mh. Mh-mh. Però ti rilassa il fatto di sapere che c'è anche queste parte qua.
Esatto, hai gli episodi lì a tua disposizione, li guardi tu con i tuoi tempi.
Certo. Eh, senti, ehm, qual è una serie che hai visto tutta d'un fiato?